Sag mal, welches Medium hilft dir besser beim Abschalten? Buch oder Serie?
Ähm, also, jetzt mittlerweile würde ich sagen auf jeden Fall Serie. Als Kind wäre es wahrscheinlich Buch gewesen, weil früher habe ich sehr viel gelesen, aber mittlerweile habe ich das tatsächlich abgelegt.
Mhm. Und wie kam das? Also, hast du dich einfach von einen auf den anderen Tag entschieden: „Ne, heute keine Bücher mehr."?
Ähm, also, ich habe tatsächlich früher sehr viel gelesen, ähm, wenn ich so so kurz vorm Schlafen oder, keine Ahnung und das lag halt meistens daran, weil also, erst mal in der Zeit, wo ich noch kein Handy hatte, da habe ich halt angefangen zu lesen und ich hatte 'ne sehr blühende Fantasie als Kind und habe auch zum Beispiel so eigene Geschichten geschrieben und so. Und, ähm, auch dann grade in der Zeit, äh, wo ich dann das erste Mal 'n Handy bekommen habe und so, musste ich das halt immer rechtzeitig abgeben. Und ja, um dann so abends meine Zeit tot zu schlagen, habe ich halt immer sehr, sehr viel gelesen. Und jetzt mittlerweile ich weiß nicht, ich glaube, das ist wahrscheinlich auch durch, äh, sehr viel Medienkonsum und auch Social Media, dass einfach diese Konzentrationsspanne nicht mehr so da ist wie früher.
Mhm. Ja, das kennt man leider, ne? Da darunter leiden tatsächlich sehr viele. Sehr viele durch TikTok und, äh, Insta-Reels und so was haben leider die Aufmerksamkeitsspanne ihres Gehirns komplett verb dorben. Würdest du sagen, du bist auch, ähm, darunter beteiligt?
Ja, ja. Ja, auf jeden Fall. Also, wie gesagt, ich habe früher sehr viel gelesen, also, halt auch wirklich mit 11, 12 Jahren so richtig dicke Romane mit 800, 900 Seiten, und, äh ja, das hat mich sehr, sehr gefesselt, und ich habe echt sehr, sehr gerne gelesen. Und jetzt mittlerweile boah, ich weiß nicht, also, es gab schon Momente, da habe ich versucht, mal wieder anzufangen mit Lesen. Ähm, aber es war irgendwie echt, äh, schwer so, sich sich quasi nur darauf zu konzentrieren und auch einfach komplett sein Handy wegzulegen.
Oha. Mhm. Und was macht das mit dir heute, wenn du mal so wieder versuchst, 'n Buch zu lesen? Also, geht das so gar nicht mehr? Hast du so gar keine Aufmerksamkeitsspanne dafür oder geht's?
Hm, ich würde sagen, es geht, und es kommt wahrscheinlich auch darauf an, was ich für 'n Buch lese. Also, ich habe mal boah, ich weiß nicht ich weiß gar nicht mehr, was das für 'n Buch war, was ich versucht habe zu lesen, aber es hat, glaube ich, auch gar nicht mal so meinen Erwartungen entsprochen und deswegen, ja, habe ich halt dann wahrscheinlich sehr schnell einfach wieder zum Handy gegriffen und, äh, mir einfach wieder irgendwas n da reingezogen.
Okay. Hm. Das das versteht man, ja. Ich ich glaube, da haben auch sehr viele ihre Probleme schon mal mit gehabt. Weil, wenn das halt nicht das richtige Thema ist, was ein catched, dann ist es halt auch f für niemanden was, ne?
Ja, eben.
Und wann willst du eigentlich abschalten? Also, so w wann willst du so abschalten? So 5 Minuten kurz vor vor dem vor dem schlafen gehen oder zum Runterkommen oder Also, wann fängt das so ganz an?
Ähm, also, ich würde sagen so, abschalten halt natürlich so zum Beispiel, ich war den ganzen Tag unterwegs und ich, äh, bin jetzt grad nach Hause gekommen, habe mir Essen gemacht, mache mir dazu 'ne Serie an und möchte das einfach genießen. Das ist natürlich so 'n Moment, wo man so 'n bisschen abschalten möchte und also, hundertprozentig aber auch so vorm Schlafengehen auf jeden Fall, weil ja, man möchte sich natürlich so 'n bisschen beruhigen, damit man dann auch, äh, sehr entspannt einsch kann, wo aber wahrscheinlich auch, äh, ja, 'n Buch 'ne bessere Wahl wäre als, äh, Serie oder irgendwas am Handy oder so.
okay. Ja. <chuckles> Ja. Ja, das stimmt schon. Ähm, da da stimme ich auf jeden Fall zu. Aber dann greifst du doch trotzdem eher zum Handy, oder?
Ja, also wie gesagt, ich habe halt momentan auch irgendwie so gar keine Bücher, wo ich mir denken würde, okay, die würde ich gerne lesen. Vielleicht wäre das mal 'ne Option, mir so wieder eins zu kaufen und das wieder zu machen, weil an sich ist Lesen ja eigentlich 'ne echt gute Sache und vor allem ja auch auch gut für den Kopf und, äh, man lernt immer wieder was dazu, auch neue Wörter und
Genau das.
ja, das ist auch sehr, sehr gut für's Gehirn einfach, ne?
Sag mal, wie ist es eigentlich so bei dir jetzt? Stell dir vor, du bist am Handy und dann liest du da was. Hast du dann da doch deine Aufmerksamkeitsspanne vorhanden oder ist das generell so oder nur bei Büchern?
Boah, also ich habe tatsächlich auf dem Handy schon mal Bücher gelesen und, äh, habe es auch durchgelesen. Aber ja, auf dem Handy ist natürlich noch mal was ganz anderes als als 'n Buch, weil, ja, Handy ist halt, äh, hm, sehr schwierig zum Abschalten. Das ist ja meistens es hält einen ja dann doch noch irgendwie wach.
Mhm. Ja. Ah, das das versteht man. Also, würdest du s sagen bei der Frage, Buch oder Serie, „Handy“ oder was?
Ja, ich meine, Serie kann man ja auch, äh, übers Handy gucken, ne? Also, Serie ist ja jetzt für mich, äh, qu also, Buch oder Serie ist halt für mich quasi diese Frage, ja, 'n Buch oder irgendwas aufm Bildschirm.
Ja, das, äh, versteht sich natürlich, ne? Heutzutage kann man natürlich Serien überall, wo man will, gucken, aufm Handy, aufm Fernseher, vielleicht sogar schon am PC, ne? Deswegen ist, äh ist echt vielfältig da.
Mhm. N ja ja, genau deswegen.
Ah, und hast du das schon mal gemacht, dass du so kurz vorm Schlafengehen 'ne Serie geguckt hast, oder hast du nur noch TikTok doomgescrollt?
Ne, also, tatsächlich, äh boah, also, das doch, doch, doch, doch, da habe ich mal gemacht tatsächlich. Also, ich weiß noch genau, wo ich, äh, in meine Wohnung eingezogen bin das 1. Mal also, was heißt das 1. Mal, wo ich in meine Wohnung eingezogen bin, da hatte ich noch kein Bett und, ähm ne, gar nicht wahr, das war gar nicht, wo ich eingezogen bin das war, wo ich zu Weihnachten endlich einen Fernseher geschenkt bekommen habe von meiner Mutter. Da lag ich auf meinem Sofa und habe halt einfach, äh, ja, wie's halt ist, wenn man was neu bekommt, direkt diesen Fernseher ausprobiert und dann noch direkt Netflix angemacht, mir irgendwas angeguckt und bin dann zu der Serie tatsächlich auch eingeschlafen, ja.
Mhm. Das klingt auf jeden Fall echt schön. Könntest du das heute immer noch oder nicht mehr?
Ne, also, ich weiß gar nicht, warum ich das damals überhaupt konnte, weil ich war eigentlich schon immer ein Mensch, der braucht Ruhe zum Einschlafen. Also, wenn ich also, es ist jetzt nicht unmöglich zu 'ner Serie oder irgendwas, was auf dem Fernseher läuft einzuschlafen. Wenn ich so richtig kaputt bin und richtig müde bin einfach, dann schlafe ich natürlich auch ein, aber für mich, äh, ist es sch schon besser, wenn nichts läuft, weil manchmal konzentriere ich mich dann auf das, was im Hintergrund ist und kann da nicht so gut einschlafen.
Mhm. Ja, das kennt man, ne? Also man wird auch sehr schnell abgelenkt dadurch. Und vor allem, wenn man grade schlafen gehen will und man ganze Töne hört oder vielleicht nur das Bild, äh, flackern, dann kann das schon, äh, auch irgendwo den Schlaf zerstören, ne?
Ja, ja, eben.
Würdest du sagen, du spürst Unterschiede bei deiner Schlafqualität? Also ob du davor noch aufm Bildschirm gestarrt hast oder wie d also, als du damals vielleicht 'n Buch gelesen hast, hast du danach gut geschlafen, lang geschlafen und vielleicht mit 'm Handy weniger?
Ja, auf jeden Fall, also ja, so als Kind habe ich natürlich auf jeden Fall gut geschlafen, nachdem ich dann 'n Buch gelesen hab, weil das ist ja ja, nicht so wirklich das, was einen wach hält. Also, vielleicht hat mich die Geschichte, äh, gefesselt und ich habe noch 'n bisschen länger gelesen, aber irgendwann fallen einem ja dann doch die Augen zu und beim Handy, ne, da ist ja dieses Blaulicht und so und, äh, dann ist halt schon schwieriger, ja, einfach, äh, abzuschalten und müde zu werden.
Das stimmt, ja. Genau. Du sagst jetzt grade, das Handy hat so viel Blaulicht. Was ist 'n, wenn du die, ähm, Nachtfunk den Nachtmodus an deinem Handy anmachst? Ist es dann genau das gleiche Problem. Hast du das schon mal probiert?
Ne, das hab ich tatsächlich noch nicht probiert. Äh, das wurde mir letztens auch schon vorgeschlagen und da habe ich das total wieder vergessen. Gut, dass du mich dran erinnerst. Das muss ich auf jeden Fall mal ausprobieren.
<chuckles> Kein Problem, doch dafür bin ich da, ne? Ähm, und was ist eigentlich so für dich entspannter? Also, ist so einfacher für dich, in eine Geschichte zu vertiefen, die du dir selbst mitdenkst, also, in dem Falle in einem Buch oder wenn jemand seine eigene Geschichte quasi vor dir abspielen lässt, in dem Fall halt 'ne Serie?
Ähm, ja, also ich habe halt wie gesagt lange kein Buch mehr gelesen, aber ich würde sagen, wenn es jetzt so um, ja, schlafen gehen geht oder so, dann wäre wahrscheinlich so 'n Buch doch interessanter als so 'ne Serie. Vor allem ja, Serien hat man einfach schon sehr viel geguckt und mittlerweile ist es nur noch so mhm, ja, man guckt irgendwelche mittelmäßigen Serien, weil man nicht weiß, was man schauen soll.
Ja. Ja, das ist halt leider so, ne? Heutzutage gibt es, äh, echt nicht mehr so vielfältige Serien. Alle fühlen sich echt gleich an, oder?
Ja, ja, auf jeden Fall.
Und was würdest du sagen ist so der soziale Aspekt? Also wenn du jetzt zum Beispiel d damals aufm Sofa gesessen hättest und 'n Buch gelesen hättest, wärst du dann auch eingeschlafen, oder war das jetzt essenziell wegen der Serie?
Ähm, ja, ich weiß, also, häh, ich f ich denk mal, ich wär auch mit 'nem Buch eingeschlafen. Also gerade so hm, lesen macht einen ja dann doch schon schläfrig. Und ich denke, das hätte jetzt nicht so 'n großen Unterschied gemacht. Vielleicht wär ich sogar 'n bisschen früher eingeschlafen, wer weiß?
Hast du dir denn irgendwas vorgenommen, um eventuell vor dem Schlafengehen trotz dessen, dass du eventuell mal nicht mal dann noch 'ne Serie schaust, am Handy irgendwie schneller einzuschlafen?
Hm, wie meinst du?
Dass du halt, obwohl du die Serie schaust, irgendwie dir dann sagst: „Ja, okay, nur diese Folge und dann schalte ich ab.“ Also, hältst du dich auch an so was oder nicht?
Boah, schwierig, schwierig. Also, ich habe mir schon sehr oft, äh, hm, vorgesetzt: „Okay, dann und dann gehe ich schlafen und, äh, nur noch 10 Minuten“ und dann
Mhm. <chuckles> Ja.
ja, weiß nicht, war ich vielleicht doch nicht müde und war so boah, keine Ahnung. Also, i ist schon schwierig, das einzuhalten.
Ist auf jeden Fall echt 'n, äh, starker Teufelskreis, ne, weil das Handy lässt dich ja auch irgendwo ganze Zeit wach bleiben. Vielleicht ist es einfach mal besser, wenn man's weglegt, ne? Aber genau in dem Moment will man's ja nicht tun.
Ja, genau das.
Was hast du hast du dir denn irgendwas vorgenommen, was du so versuchen möchtest?
Ja, also das mit diesem mit diesem Nachtmodus, was du mir gerade erklärt hast, das würde ich auf jeden Fall gerne mal ausprobieren, ob das vielleicht wirklich was bringt. Ähm, und jetzt, wo wir so über das Thema reden, habe ich irgendwie auch mal Lust, wieder so mir so 'n gutes Buch zu kaufen. Vielleicht wäre das auch mal wieder 'ne 'ne Überlegung wert.
Das stimmt auf jeden Fall, ne? Also, da sollst du dich auf jeden Fall nicht gehindert fühlen. Tu das, was dein Herz begehrt, und kauf dir ruhig 'n, äh, 'n neues Buch.
Mhm.
Was wäre denn so das Erste im Kopf, was für 'n Buch du dir holen wollen würdest?
Ähm, ja, also früher habe ich zum Beispiel also das war schon ich würde nicht sagen also ich weiß gar nicht was das was das n noch mal für 'n für 'n Genre war, aber das war vielleicht auch sogar so 'n bisschen Richtung Fantasy oder so, glaube ich. Also ich habe halt, ähm, „Warrior Cats"gelesen und „Shadow Hunters" und so was. Also, ja.
Mhm. Ah. Mhm. „Warrior Cats", ähm, das hört sich so an, als würde es darum gehen, dass da Katzen sind, die Krieger sind. Trifft das denn, äh, auch zu?
Es trifft tatsächlich sehr gut zu, ja. Also, das sind, äh, Katzen da gibt's verschiedene Clans, also den Donnerclan, Feuerclan und so weiter und so fort und innerhalb diesen Clans gibt's halt, ja, 'nen Alpha und, äh, äh, Heiler und Krieger und ja, irgendwie so alles. Und
Aha. Mhm.
ja und, äh, halt, äh, der Protagonist war quasi immer so eine Katze. Und, äh, man ist dann halt auf diese Journey quasi mitgekommen und
Aha, toll.
ja, diese ganzen Clans hatten halt auch untereinander so 'n bisschen Krieg und dann gab's aber auch immer so bei Vollmond 'ne Riesenversammlung und ich f ja. Ja, ja.
Schön. Ja, also das klingt auf jeden Fall echt interessant. Vielleicht werde ich da auch mal reinlunzen. Aber sagen wir, wir reden jetzt nicht vom Abschalten, dass du direkt schlafen gehen möchtest, sondern vom Abschalten, dass du eventuell 'n harten Arbeitstag hattest und jetzt einfach nur 'n bisschen entspannen möchtest. Zu was würdest du denn eher greifen? Ein Buch, wo du dir halt alles selber ausmalst und alles, oder lieber eine Serie, wo du dich dann nur entspannt hin chillst?
Mhm. Na, also, ich denke, in dem Fall würde ich mich dann für 'ne Serie entscheiden, weil, ja, das ist auch einfach schon so Gewohnheit geworden. Ich mache mir was zu essen, ich gehe an meinen PC, ich mach mir 'ne Serie an, esse dabei mein Essen und
Mhm. Am PC? Mhm.
Ja, am PC, genau.
Und f für was benutzt du dann den Fernseher?
Ähm, ja mein Fernseher ist eigentlich nie an, eigentlich nur wenn mein Freund, äh, bei mir ist.
Wie fühlst du dich eigentlich, wenn du so 'ne Serie schaust?
Hm. Ja, wie soll ich mich fühlen, ne? Kommt natürlich immer ganz drauf an, was das für 'ne Serie ist und, äh, was was diese Serie auch für 'n für 'n Gefühl geben möchte, ne? Also
Ja, das stimmt.
ja, wenn's jetzt 'ne spannende Serie ist, dann bin ich wahrscheinlich gefesselt oder ich weiß nicht, wenn's, äh, vielleicht eher in die in die kindliche Richtung geht, dann bin ich vielleicht glücklich oder find find finde es süß oder keine Ahnung, kommt ja ganz drauf an, ne?
Würdest du behaupten, dass Serien dich mehr fesseln als Bücher?
Das kann ich jetzt so gar nicht beurteilen, weil ich halt eben so lange nicht mehr gelesen habe, aber früher war ich schon sehr gefesselt von Büchern. Also, ich würde sagen, eb ja, beides kann so auf seine eigene Art und Weise fesseln, ne? Ich finde, das kann man gar nicht so vergleichen.
Mhm. Aha. Das klingt auf jeden Fall echt interessant, ähm, was du da so alles durchgemacht hast schon mit den ganzen Büchern und Serien. Gibt ja auch viele, die noch nie wirklich mal 'n Buch gelesen haben, ne? Da sollten sich einig auf jeden Fall einige 'n Beispiel an dir nehmen. Ich bedanke mich auf jeden Fall, dass du mir diesen Rat gegeben hast. Und äh, ich glaube, ich werde mich da auch 'n bisschen ausprobieren und einfach mal zum Abschalten vielleicht mal 'n Buch lesen.
Mhm. Ja auf jeden Fall, also, sehr gerne, das ist auch 'ne 'ne sehr gute Sache, die du da grad sagst. Ich möchte mir ja auch mal wieder ein Buch zulegen und dann, ja, können wir ja vielleicht irgendwann noch mal drüber reden, wenn wir beide 'n Buch gelesen haben und uns darüber unterhalten.